Cái này thì đúng, cái này thì là tức là ngày xưa thì tôi nghĩ rằng là thư giãn, chơi bời là thứ đơn giản nhất trên đời, nhưng mà khi mà mình đạt đến cái giới giới hạn mà mình không muốn chơi nữa rồi, không muốn thư giãn nữa rồi ấy, thì đấy là cái lúc mà mình phải học lại từ đầu. Và đúng là khi mà học lại từ đầu ấy thì thấy rằng là thư giãn nó là một cái mà cần phải rèn luyện, cần phải học. Nó liên quan đến vấn đề về về ý thức, ý chí ấy.
Ừm. Ờ. Ừm. Đúng bạn ha. Ừm. Đúng rồi, chứ hông phải là ai cũng có thể đưa mình vào cái trạng thái thư giãn ngay khi mà mình muốn được đâu, mình phải luyện tập cho quen, đúng hông bạn?
Tức là Ừm. Ừm, phải, à, gọi là, ờ, luyện cho mình, ờ, một cái suy nghĩ không thấy tội lỗi khi mà thư giãn ấy. Rồi thì phải, à, buông bỏ, ờ, buông bỏ thực sự và phải ý thức về bản thân là tại sao thư giãn lại cần thiết, ờ, tại sao mà nó cần thiết hơn tất cả những cái thứ, ờ, liên quan đến công việc rồi áp lực rồi kiếm tiền này kia, bởi vì thực ra nó là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình ấy. Mà người ta nói rồi, ờ, s trên đời này có sức khỏe tất có tất cả, không có sức khỏe là không có gì ấy, nên là nếu mà ai mà nhận thức được cái đấy thì sẽ làm tốt được.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Cứ phải là là ờ, ừm, thế thì có phải là trong cái thời gian mà bạn làm việc ở công ty đó, cái khoảng thời gian mà ngay cả bạn đang thư giãn, đang nghỉ ngơi á, bạn cũng cảm thấy là mình có tội lỗi hay cái gì?
Ờ, thì cũng thấy hơi tội lỗi tại vì nghĩ lúc nào cũng đấy là cái, kiểu, cảm giác mà mình chưa đủ tốt, mình chưa đủ giỏi ấy. Ờ, nên là
Ừm. Ừm. Chưa xong việc mà đã nghỉ hả?
Ừm, ờ, tức là kể cả xong việc rồi nhưng mình vẫn cảm thấy là có l có khi là cái cái chất lượng cái công việc đấy của mình mình mình đang vẫn chưa ổn thì mình lại ngồi mình nghĩ cách gọi làm thế nào cho tốt hơn ấy, tức là hoàn thành rồi nhưng mà mình vẫn lúc nào trong đầu cũng nghĩ là "phải tốt hơn, phải tốt hơn" bởi vì hồi đấy là không may là gặp phải những cái, a, đồng nghiệp với sếp khá là toxic nên lúc nào mình cũng có cảm giác như kiểu là ờ, tại vì hay bị chửi á bạn, ờ, hay bị nói xấu, hay bị chửi. Ừ, thì mình cứ nghĩ rằng là mình chưa đủ tốt nên là mình cũng nghĩ thế nên thành ra là mình bị tin vào người ta ấy nên thành ra là mình mới mới bị như thế. Chứ còn sau này khi mà mình rời khỏi công ty đấy, mình sang công ty khác, mình gặp những cái người đồng nghiệp khác, người s sếp tốt hơn ấy, thì mình nhận ra là giá trị bản thân mình nó nó nó nó ở mức nào và mình không đáng đến bị như thế. Mình cũng đi so sánh được giá trị, ờ, lao động của mình, ờ, thành quả của mình trước đây so với những cái của những người xung quanh rồi những cái mà mình biết thì mình thấy là, ờ, nó không đến nỗi nào chên chẳng qua là mình gặp phải cái người hông tốt mình mới bị như thế thôi. Nấy. Ừm.
Kiểu kiểu vậy á hả? Ừm. Ờ. Ồ, dữ vậy hả? <laughs> Căng thẳng quá bạn ha. <laughs> Ừm, ừm. Ừ, thấy ổn hơn. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Thế chính ra thì đó cũng là một cái quyết định rất là lớn của bạn để làm sao cho cái bản thân của mình xứng đáng là cũng phải được thư giãn ra, đúng hông bạn? Thế thì không biết nha, nếu mà có thể thiết kế cho mình một cái khoảnh khắc để mà, gọi là, thư giãn lý tưởng á, thì bạn sẽ thiết khế khoảnh khắc nó như thế nào?
Ừm.